Ah, pô, que também ele estava com uma moto mais potente, né. Ele, <laughs> ele aproveitou ali e sumiu. E você encontrou com ele lá ou durante o trajeto, ali você esbarrou com ele algumas vezes no semáforo, ali, como que foi?
É, eu acho que ele queria aproveitar, ué. Não, olha só, naquela época a gente não tinha celular, né. A gente não tinha celular. E aí eu fiquei desesperada.
Aham.
E aí, ó, <chuckles> para piorar a situação o que que a pessoa faz? Quando eu cheguei em Juquehy ao invés de estacionar a moto e ficar calma, tranquila, eu fui procurar por ele. E eu entrei na praia de moto, na areia.
Ah. Hum, na areia? <chuckles> E tinha muita gente nessa praia?
É. Não, não tinha ninguém. Porque Faz muitos anos atrás, faz uns, espera aí, 25 anos atrás, 30 anos atrás. E foi num dia de semana, eu acho. Então, assim, não tinha muita gente, mas tinha porque foi as pessoas que me ajudaram, né.
Aham. Sim. E você conseguiu encontrar ele ou você ficou muito tempo ali perdida?
Porque, que aconteceu. Depois ele veio atrás de mim, ele ve ele ficou me procurando depois, né. Eu fui parar ali, né, como te como eu te falei, eh, na areia da praia. Então eu eu passei a parte fofa da areia, cheguei na parte mais durinha, mas aí eu quis voltar, aí que foi o problema. Quando eu quis voltar, aí fiquei atolada na areia, não conseguia sair da areia.
Aham. Nossa. Um perrengue e tanto ali, né. E como que você fez ali?
E nervosa, chorando, tudo que você pode imaginar.
Aham, desesperada, né. E teve alguém que te ajudou, algum anjo da guarda, ali?
Assim. Aí teve teve tinha uns caras na praia, uns surfistas assim, eles vieram me ajudar.
Aham.
Ma empurrar a moto, né, tirar ali da da areia.
Uhum.
Aí, que que eu fiz? Falei: "Bom, não vou mais sair do lugar, se eu quiser que ele me encontre, eu vou ter que ficar paradinha", né?